Oui, heu, enfin, apparemment, ouais et du coup, hem, ils me disent que c'est pas un trajet direct, mais que du coup, il y aura une escale au Portugal. Alors je je heu, d'accord, bon, heu, d'accord.
D'accord, ah oui. Ah ça, ça doit te faire peur, du coup, de te dire: «Beh, comment je vais faire, heu, je connais pas, heu. <chuckles> Est-ce que je vais être guidé?», ah d'accord, ouais, ça change, quoi. Les plans changent.
Oui. Surtout qu'en plus, heu, ce que j'ai pas dit, dès le début, mais c'est que je voulais prendre utiliser ce voyage, justement, pour pouvoir, heu, apprendre, enfin, arrêter de fumer. Donc je suis parti avec, heu, voilà, juste de quoi, heu, fumer quelques cigarettes et le but du voyage, c'était de partir, de m'aérer, de faire autre chose, de d'être, heu, voilà, pas chez moi ou dans des environs familiers, pour justement, bah, à ré réussir à, mmh, arrêter de fumer et avec le stress, les machins, tout, le pire moment où je ne recommanderais pas.
Ouais. D'accord, OK. Ah ouais, là, pour le coup, heu l ça a tout amplifié, quoi.
Ah non, c'est clair, et du coup, heu, j'arrive, du coup, heu, dans le dans le, mmh, l'aéroport de Porto, au Portugal. Heu, il est 22:00 et bah, du coup, heu, je sais pas quoi faire. Donc, heu, j'essaie de demander aux gens et cetera. Heu, je partais là-bas aussi pour apprendre l'anglais, donc mon niveau d'anglais était plus que bancal. Heu, à l'époque, les applications de traduction, et cetera, c'était pas la peine. Heu, donc heu, là-bas, ils parlaient portugais, anglais, et cetera et je comprenais rien et donc du coup, heu, je
<chuckles> OK. D'accord. Ah ouais, donc pour poser des questions et pour te guider, c'était super compliqué, quoi.
Ah bah, fait, c'est simple, je me suis j'ai trouvé un coin, un banc et je suis resté dessus toute la nuit et j'ai dormi sur le sol de l'aéroport.
Ah parce que tu avais, heu, tu devais rester toute la nuit, c'était tu avais combien de temps d'escale?
Heu, il y avait 2 jours où je devais rester 2 jours à Porto. Oui. <laughs>
2 jours d'escale! Ah waouh, c'est énorme. Eh! C'est pas de chance du tout, quand même.
Bah, c'était les les c'est des trajets low cost, hein, donc, heu
Ah. Ouais, ouais. Et du coup, pendant 2 jours, tu es resté, heu, au même endroit?
donc forcément. Ouais, bah, pendant 2 jours, j'ai vécu dans l'aéroport, donc heu, je bouquinais, heu, je me baladais Ouais, non, c'était c'était assez atroce et heu, bah, au bout d'un moment, je connaissais le je connaissais un petit peu comme ma poche, mais je m'ennuyais énormément. Donc, heu, je lisais beaucoup. Sauf que je j'avais beaucoup de problèmes de sommeil. Hem, parce qu'on se je me faisais réveiller très tôt, en fait, par les lessiveuses qui venaient nettoyer le sol. Donc fallait que je me déplace là, où ça avait déjà été lessivé. Donc heu, voilà, le l'employé, il venait me réveiller, il me disait: «Excuse-moi, tu peux partir là-bas parce que faut que je passe la lessiveuse là où tu dors» et cetera.
Ah ouais, quand même. Ah bah, là, pour le coup, tu sors de ta zone de confort, hein, c'est clair. Ah ouais, l'aéroport, ouais. Ouais. Oh là là. <chuckles> Ah ouais, mais tu devais, heu, tu s tu faisais partie de l'aéroport. C'est ta maison, là, pour le coup. <chuckles>